Ừm, có đó bạn. Cái vấn đề là mình cứ nha, ừm, kiểu như, cứ suy nghĩ là khi mà mình làm á, bản thân mình thì có cái tính là cầu toàn, à, rồi khi mình, gọi là, nấu nướng này kia là mình cũng chăm chút nó rất là nhiều, cái thành ra nó cũng tốn thời gian bà. Rồi cái kiểu là mình, ờ, lau dọn nhà cửa, quét dọn nhà cửa, hút bụi, lau nhà đồ đó, à, thì mình cũng muốn là mọi cái ngóc ngách đó, mình làm tới đâu là nó phải sạch sẽ, nó phải bóng loáng tới đó. Chứ hông nhẽ là, à, bây giờ mình mệt quá thì mình thôi mình làm sơ sơ đi cho nó đỡ ha, là hổng có như vậy luôn á. À, là mình cố gắng mình làm, à, tại mà, gọi là, cố gắng làm như vậy thì càng dễ bị mệt, dễ bị kiệt sức hơn nữa. Ờ.
Ừm hứm. Ừm. Ừm, ờ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Ừ. Ừm. Ừm, đúng, mình hiểu cái tâm lý đó của bạn luôn á nha. Tức là, kiểu như, những người mà có tâm lý cầu toàn thì họ sẽ cố gắng họ làm cái nào ra cái đó chỉn chu, và, ừm, và, kiểu như là, làm làm hết sức có thể, chứ hông phải là làm, kiểu, nửa vời đúng hông? Ừm.
Đúng. Đúng, đúng. Chớ hổng phải kiểu là làm cho có, ờ.
Đúng rồi, trách nhiệm rất là cao luôn, cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Vậy thì, ờ, bạn cho mình hỏi là hiện tại là bạn sống ở nhà mình là với, a, gia đình nè, với chồng, với con thì chồng con bạn có bao giờ là, kiểu, phụ giúp bạn trong cái việc nhà hông? Cái công việc thì mình hổng nói đi, công việc của bạn thì bạn phải làm rồi, còn việc nhà sống chung nhà thì người này người kia thì cũng phải phụ giúp nhau á, thì chồng con bạn có hỗ trợ bạn gì trong cái việc mà hỗ trợ làm việc nhà hông?
Ừm.

Hợp lý đó, đúng là, á, cái trường hợp khi mà cái tâm lý của mình thoải mái thì mình thấy cái vấn đề chủ yếu là ở cái tâm lý của mình thôi chứ không có bất kỳ cái người nào nó ảnh hưởng hết. À, và khi mà bạn chia sẻ với mình làm sao để cái tâm lý của mình nó suy nghĩ thoải mái hơn, tích cực hơn á, thì nó sẽ giúp cho mình có thể là cân bằng được giữa cái việc là nghỉ ngơi và trách nhiệm rất là nhiều nè. Ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Hôm nay á, trò chuyện với bạn xong á, thì mình cảm giác là bản thân mình cũng, gọi là, rất là thoải mái, rất là, à, dễ chịu hơn rồi ha, mình tin là cái cách này sẽ giúp cho mình vượt qua được ha. Rồi, cảm ơn bạn, tạm biệt bạn.
Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, thiệt. Ừm. Ừm. Ừm, đó.